ですけど、たまにちょっと、こういうね、ネットフリックスで見たい作品とかも出て来るちょっと難しいんですよね、それも。たまにネットそう、ネットフリックス限定のやつとかあるあるんじゃ
ああ。 あ、なるほど。
だか、なかなかちょっと切るの難しいんですけど、ネットフリックス正直正直ネットフリックス、も、要らないのかなとも思っちゃいますね、正直。
ちわんそゆうそうですね。 うーん、でも、なんか、こう、そうゆうサービスって別に、1回解約したらもう二度とかあの、契約出来ない訳じゃないですし。ね、あの、なんか、こう、ニュースか何かで、こう、あ、見たいと思った時が出たら、そん時にかいあの、また契約すればいいだけなので、いっかい切ってみて、どうどうどういう風に自分の心が動くかっていうのを、こう、観察してみればいんじゃないですかね。うーん。
そうですよね。うん、確かに。 うんうん。そうですよね、確かに。 うーん。 確かにそうですね。じゃあ、とりあえず、じゃあ、ネットフリックスはもう ま、け解約というか。
そうですね、1回、1か月だけでも解約してみて、それで、なんか、「あ、やっぱりネトフリ見てえな、いつでも、こう、見れる環境がいいな」と思ったら、また、つまあ、追加して、で、他のサービスも同じような、あの、感情になるかっていうのを、こう、一個い一個一個、こう、切って試してみ全部ってやっぱりきついですよね。ふーん。
うーん、そうですね。 うーん。 うんうん、確かにそうですね。 うんうん、確かにそうですよね。なんか、ねネットフリックスもなかなか結構高くなっちゃいました。アメリカの会社なんで、やっぱ高くなっちゃってます。
ね。 ああ、全部全部停止って、なかなか難しいですから。
うーん。 そうですよね。なかなかやっぱり難しいですよね、その、全部を廃止するっていうのは。うーん。
うーん。 そうですね。あと、アメリカの会社のものだと、ドル建てと、あ、ドル払いと円払いが選べるはずなので
はい。

そうですね、なんか、いなかなかその、どのタイミングで解約するかとか、始めるのは簡単だけど、なかなかちょっとこの解約するタイミングっていうのはなかなか難しいですよね、その。
うーん。 そうそう。 うーん。 ね、そういうサービスって1個ごとにこう、例えばドラマ、ワンシーズンだけ観るのに、払いたいとか、そういうのがないないですもんね。毎毎回月んごとになってるので。
そうですね、確かにその そうですね。結構、その、ま、簡単なんですけどね、その解約するのも、その、スマホで、ポチ。ワンタッチで解約出来るのですが、簡単なんですけど。
うーん。 そうですね。 解約じゃなくて休会っていうのも確かあったはず。なのでまあ、て一回停止ですよね、要するに、休会みたいな形で。うーん。
はい。ぎゅ はい、あ、なるほど。 それで、ま、そうですね、ま、一時停止みたいなものですよね。
そうそうそう。ただもっかい再開する時にも、なんか色々もっかい、さいや再契約の負担は少なくて済むと思うので、き休会サービスがないかっていうのも、ちょっと調べてみたらどうかなと思いますよ。
うん。 うん。あ、なるほど。 なるほど、そういったサービスがあるんですね、その休会みたいなものが。うん。すごいあの、今日色々お話ししていただいて、あの、どういうふうにこのサブスクリプションとか、自分が今契約しているもの、対してどうやって、どういう風にこう、向きあ向き合っていけばいいのかってのがすごい、あの分かっていたすごいあのすごい勉強になりましたし、わかか、あ、 あしゃす。うん。
うーん、うううん。はい。 はいはい。 そうですか。はい、いや、それならいいです。やっぱりちょっと多いと大変ですもんね。なるだけ整理出来ることを、はい、祈ってます。
いや、そうですね、ちょっと うん、そうですね、やっぱり、なもうちょっとこう、ば数を減らしていこうかなって今日お話しいただいて、それもこっち寄りになりました。どうもありがとうございました。
ええ。 はい、こちらこそありがとうございました。

うん、あ、そうなんですよね。ちょっとあんまあんま分かってない状況で払ってたんで。
うんうん。 いえいえいえ。ま、だから選べるんだったら、そういうあのドル払いとか円払いとか、あのいくらがいくらになるのかっていうのをちょっと計算して、あの、ちょっとでちょっとだけでもなね、にさんえん、にさんぜんえんの誤差ぐらいだと思うんですけども、少しでも安くなるなら、ね、いいじゃないですか。
うん。 うん。 確かに。そうですよね、確かに。うん。まあ、あとはその、やっぱ携帯も料金とかも、なんかあの、2000円毎月3000円ぐらい持ってかれちゃうんですよ。
ああ、じゃあ、サブスクあの切らない代わりに携帯料金を安くするプランがなんかないかなって、調べてみるのもいいかもしれないですね。うーん。
はい。 うーん。 うん、確かにそうですよね。だ毎月なんか、その、なんか20ギガ
ああ、はいはい。はい、え、どうですか？ギリギリ使ってる感じですか？
にじゅうギガバイト使えるサービスに入ってるんすよね、僕。だけど、なんか、あん いや、全然結構余っちゃってるんですよね。
余っちゃってるんですか。うーん。あ、そうなんですね。
うん、あんま外行かないんで。 まあぜんど家の中で WiFi で使えるので、なんか結構余っちゃってるんで、まあ正直これも
ああ、はいはい。 うんうんうん。
ま、他のプランでした方がもうちょっと安くなるんですよね。うん。
そうですね、もしあの、使った分だけ払うみたいなプランがあるんだったら、そっちの方がいいかもしれないですね。あの、にじゅうギガ固定じゃなくて。
うん。 そうなんすよ。うん。 そうなんすよね。でも、ちょっと解約とかそのちょっと、けけか携帯りょう携帯のやつちょっとなんかめんどくさいんで。
うーん。 そうそう、面倒くさいですよね。うん。 うんうん。
ちょっとこう、だったら、ま、思考停止で3000円払ってるのがなんか、ま、あん安全だし、安心だかなっていう。 なっちゃってるんですけど、まだちょっと正直、無駄無駄なお金っちゃ無駄なお金なんすよね、だから。
そうですね。いや、でも、まあ、ご家族と一緒に住まわれてるんでしたら、まあ、その家族でギガを融通するみたいなプランも同じキャリアならある感じだと思うので、それが使えるんだったらいいですけどね、ちょっと別々だと無理だと思いますけど。
うん。 はい。 うんうん。